Oh dikasih santan dong, dengan, eee, vegetable broth ya. Jadi saya selalu menyiapkan vegetable broth atau, mmm, chicken broth, gitu kan, yang saya buat sendiri. Itu memang wajib ada dalam kulkas karena ini adalah properti-properti yang tahan lama, makanan-makanan yang sebenarnya memang tahan lama yang yang broth-broth itu. Jadi meskipun nasinya itu bisa diolah kembali, broth-nya tetap segar, gitu loh, Kak. Jadi dan bumbu-bumbunya juga cep tetap segar. Saya udah blender misalnya bawang putih, bawang merah, saya campur bawang putih sama bawang merah udah saya go eee, saya masak dulu ya bawang putih sama bawang merah halus itu, saya kasih garam dan minyak dikit itu kan untuk menjaga supaya bisa tahan lama. Jadi bumbu-bumbu saya segar semua di kulkas, meskipun sisa makanan itu makanannya adalah sisa, tapi bumbunya segar jadi itu makanan akan tetap segar juga. Saya biasanya seperti itu, heeh.
Oh, oke. Mhm mhm. Mhm mhm. Oh, oke. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Oh, oke oke. Jadi memang sudah mempersiapkan, s bumbu-bumbu pendukungnya ya untuk recook ini ya? Wow! Seru, mhm mhm.
Heeh. Iya. Yang harus segar, yang sebenarnya yang harus segar, heeh. Jadi, kan kalau sudah dimasak semua, kemudian di kulkas, kemudian diini diolah kembali, diolahnya itu nggak sebenarnya kalau sudah makanan yang jadi, misalnya ya, nasi goreng. Anggap saja saya beli nasi goreng atau sudah masak nasi goreng yang ternyata yang sisa adalah nasi gorengnya. Nasi goreng ini kan sudah berasa, sudah apa, itu agak susah kalau mau ditambahin bumbu lagi. Jadi ya sudah kalau makanan sisa seperti itu yang sudah jadi, yang sudah berbumbu, yang sudah apa, paling saya hanya tinggal, eee, oven sedikit saja, saya taburi dengan, eee, apa namanya, bawang merah goreng, saya nggak tambahin bumbu, saya taburi dengan bawang merah goreng dan kacang goreng yang segar, jadi selalu ada aspek topping yang segarnya kalau makanan sudah jadi yang saya akan olah kembali, gitu. <laughs> Jadi nggak boleh melewati batas iya, menga me mengolah makanan yang sudah jadi itu kalau sudah jadi, diolah kembali jangan melewati batas yang terlalu panas. Jadi nanti properti vitaminnya, nutrisinya, rusak gitu, semakin hilang, mhm.
Mhm. Mhm. Oh, oke. Mhm. Oh, mhm mhm. Oh, oke oke, ini cukup Mhm mhm, oke oke. Aku bisa ngebayangin sih, memang, eee, butuh kreativitas juga dan butuh apa ya eee, eksplorasi juga ya, eee, dalam menentukan kira-kira makanan yang sudah jadi ini bakal di-recook seperti apa, gitu. Tapi selain, eee, dipanaskan ulang misalkan ini kayak sayur-sayuran itu kan dipanaskan ulang ya, ada teknik memasak yang lain nggak yang paling sering kamu gunain untuk memperbarui tekstur dan rasa sisa makanannya, gitu? Misalkan ditumis ulang, dicincang atau, yang awalnya nggak ada kuahnya dibikin jadi kuah, itu juga pernah?
Iya. Betul. Hmm, mhm. Iya iya. Mhm. Iya. Oh, iya.